อ ส ซื้อหมดเลยค่ะ
โอ้ ใช้วิธีการกว้าน ซื้อนะครับ
ใช่ คือมันดูอะเหมือนเลข 8 เฮ้ย! หรือว่าคล้าย ๆ กับเลข 3 อะไรเงี้ย มันเหมือนกัน เออ แล้วดูอีกที "อุ๊ย มันก็คล้าย ๆ กับเลข 5" อ้าว เอาอีกที ๆ "เอ๊ะ เอ่อ อีกทีมันก็เหมือนกับเลข 6 อา เลข 6 กลับหัว เลข 9" อิฉันกว้านซื้อทั้ง 3 อันนี้มะ ทั้งหมด ที่หมดเลย แต่ที่สำคัญมันเป็นเลขเบิล และแล้วอิฉันก็ถูกอะไร เลขอะไรรู้ไหมคะ?
อา แล้วมันเหมือน ๆ เลข สาม ใช่ ๆ โอ้โฮ เอาแล้ว <chuckles> อา เลขอะไรครับเนี่ย?
3 3 ตัวมา 8 ใบ
8 ใบ เลยเหรอครับ? โอ้โฮ อุ๊ย อื้อฮือ อืม อืม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มออกแล้ว แบบนี้ <laughs> โอ้โฮ อย่าง อย่างงี้เนี่ย อาจจะต้องแบ่งหน่อยไหมครับเนี่ย? ผมจะได้มีรอยยิ้มเกิดขึ้นบ้าง นะ อื้อฮือ เอ๊ะ อ้าว แล้ว แล้ว แล้ว
ใช่ ยิ้มออกไหม? อา หัวเราะด้วยอะ ไม่ยิ้มด้วย หัวเราะด้วย อา แล้วเธอล่ะ? อะไร อะไร มาช่วงไหนเนี่ย มาช่วงไหนเนี่ย มาขอเนี่ย มาช่วงไหนเนี่ย? <chuckles>
เฮ้ย อ้าว เขาเรียกว่า แบ่งปันรอยยิ้มไงครับ เคยได้ยินหรือเปล่า? นี่แล้ว แล้วมัน มันจะคุ้มเหรอคุณ แบบว่าซื้อ ซื้อเยอะขนาดนั้นน่ะ แล้วแบบ โอ้โฮ ถูกทีหนึ่งกำไรเลยไหมครับเนี่ย?
อ๋อ เซ็ก ก็ เอ่อ มันได้ 20,000 ใช่ไหม?
โอ้โฮ! 20,000 บาท
ไม่ ๆ มัน ล เอ่อ มัน ใบหนึ่งมันได้ทั้งหมด จำไม่ได้ว่า แต่ แต่แน่ ๆ แหละ ได้เงินมาทั้งหมด เออ คุ้ม
อา ก็เรียกว่า อืม ยังยิ้มออกอยู่แบบนี้ โอ้ ว อุ๊ย น่าอิจฉาอะ ผมเนี่ย โอ้โฮ ทางผมเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นเรื่องแบบ โดยในความ การที่จะยิ้มได้จาก เอ่อ อะไรนะ หวย รัฐบาล ใช่ไหม อุ๊ย อันนี้ยากมากครับ คือพยายามหลายครั้งแล้ว ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ฝันบ่อย แต่ว่าตีฝันไม่เป็น พอเรา เราแบบ อา ตีความฝันไม่เป็น อย่างเงี้ย มันก็เลย เวลาไปซื้อ ก็ซื้อมั่วอยู่ดี เรียกว่า ไม่ค่อย จะถูกเลยครับ ก็เลยเปลี่ยนแนวแล้ว ไม่เอารัฐบาลแล้วคราวนี้ อา อันนี้ก็เลยแบบลงไปอยู่ใต้ดินนิดหนึ่ง อา แต่ว่าเล่นน้อย ๆ ก่อน อันนี้ก็
คุ้ม ถูกต้อง อา แล้วเธอล่ะ แล้วเธอล่ะ? อือฮึ อืม อืม อ๋อ บนดินมันไม่ได้ ก็ลงข้าง ก็ลงข้างล่างแล้วกัน
พอ ใช่แล้ว คราวนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในที่สุด คือหลังจากที่บน บนดินเนี่ยไม่เคยถูกเลยครับพอหันมาเล่นใต้ดินเท่านั้นแหละ
อืม อือฮึ

ว้าว! คุณยายนี่แหละ แอบไปจิบเขาทุกวันจนยาดองเขาเกลี้ยง แล้วแขกมาบ้าน ลุงก็จะเอา ยาดองอะ ไปต้อนรับแขกให้แล้ว เขาสะ เขาเรียกอะไรนะ ไหของลุงเหลือแต่ความว่างเปล่า ใช่ โหลยาดองเหลือแต่ความว่างเปล่า แต่สิ่งที่ไม่ว่างเปล่าคือ คุณยายอิฉัน เมายาดอง หัวเราะเอิ๊กอ๊าก เอิ๊กอ๊ากอยู่ในบ้านคนเดียว
อ้าว อืม อ้าว โธ่เอ๊ย ล โหล โหลยาดอง อา <chuckles> <chuckles> โธ่ เฮ้ย! อย่า อย่างงี้เขาก็รู้กันหมดสิว่าแบบมันหายไปไหน? ใช่ไหม มีพิรุธมากเลยเนี่ย
ใช่ <chuckles> ทุกคนลูกหลานก็ขำแก แล้วก็ถ่ายคลิป วิดีโอแกไว้ใน ในเวลาที่แกเมา แล้ว แล้วแกไม่รู้ แล้วแบบกินยาดองจนเมาอะค่ะ แล้วก็ขำสนุกสนาน เห็นใบไม้ อ เอ่อ เห็นใบไม้เห็นมดเดินน่ะ แกก็หัวเราะ คุณนึก นึกถึงสภาพคน 80 กว่า ไอ้ ไอ้ลูกหลานก็เป็นห่วง กลัวแกจะแบบกำลังไม่ไหว แล้วกลัว จ แกจะน็อก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมากว่าอีลำยองอีก ฮากันมากเลยอะ <chuckles>
โอ้โฮ! <chuckles> อืม ครับ <chuckles> โอ้ โอ้ อุ๊ย อ แดงอย่างงี้คุณลุงคนนั้นเขาก็คงจะไม่ ไม่ว่าอะไรมั้งครับ เพราะดูว่าคนที่เอายาดองเขาไปกิน จะดูมีความ ความสุขดีนะ น่าจะยิ้มแบบปากฉีกถึงหูได้เลยอะ ดู จาก ทรงแล้ว
<chuckles> ค่ะ <laughs> ไม่ใช่สิ ไม่ใช่ค่ะ เอ่อ น้อง ๆ ทุกคนรุมด่าลุงหมด เลย หลังจากนั้นลุง เลิกดองยาเลย <chuckles>
อ้าว อ๋อ คือแบบว่า เพราะว่าลุงเนี่ยยอ ดองยา ยายก็เลยกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ? <chuckles> ไปรุมว่าลุงแทน
อึบ ใช่ <chuckles> ไปแอบกิน <chuckles> ใช่ ใช่แล้ว ลุงแกเลยเลิก เลิกดองยาอีกเลยหลังจากนั้น
โอ้โฮ! ปัดโธ่ เรียกว่าของดี ก็เลยหมดไปจากบ้าน เพราะว่าคุณยายนี่เอง
<chuckles>